Gerçekten güzel. Emm, yani daha çok, ımm, işte bana şeyden bahsettin, işte spor salonundan bahsettin, dalgıçlıktan bahsettin, dövüş belki birçok, eee, şu an bahsetmediğin, eee, hobilerin de var. Eee, genelde hobilerini seçerken, işte, emm, paraya mı bakıyorsun, zamanına mı bakıyorsun ya da, emm, grupla, aaa, hani, yapılacak veya yalnız yapılacak olarak, ımm, ayırıyor musun bunları?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. İyi bir noktaya değindin. Eee, ih iii, kesinlikle yani. Şu an zaten, hani, emm, yetişkin hobileri yaptığım için sürekli yetişkin hobileri de çok pahalı oluyor genelde. Hep bir ekipman alman gerekiyor. O yüzden, onun için de hani, bir bütçe de ayırmak gerekiyor dediğin gibi. Eee, o da işte, hani, yapabildiğim kadar. Ne bileyim işte geçenlerde mesela bu, eee, bu kaya tırmanışının böyle mimiklenen, eee, spor salonunda mimiklenen bir versiyonu var ya böyle kapalı alanda tırmanış yapıyorlar. Mesela geçenlerde ona gittim. 1-2 kez gittim. Yani hoş bir şey ama şimdi onu işte ayakkabı al, ne bileyim. <chuckles> Onun da, eee
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii bir de, eee, hani, bir hoca hoca var mıydı yanında yoksa, ııı, tek mi?
Hı hı. Yok, tamamen doğaçlama, biraz YouTube'dan izleyerek falan. Eee, şey yani, eee
Anl
o şeye girmedim mesela. Evet, güzeldi ama şu an onun için vaktim yok mesela. Belki ileride o kendini bana gösterecek, beni yap diyecek bana. Ben de, eee, bir ayakkabı alarak ona gireceğim.
Hı hı. <chuckles> Dediğin gibi bazı hobiller, emm, hani para olarak da, emm, hani, eee, masraflı olabiliyor gerçekten.
Hı hı. Evet, kesinlikle. Artık, eee, hani, yetişkin hobileri gerçekten, eee, bedava hobimiz yok artık. <chuckles> Iıı, şeyi seviyorum bu arada, bedava hobi dedik aklıma geldi. Eee, şeyi seviyorum ben ya, şu an çok yapamıyorum ama, emm, böyle, eee, tamamen böyle yabani kamp atma.
<chuckles> Şöyle, emm, şuradan da, tabii He.
Tamamen şey böyle, b açık bir alana. Yabaniden kastım şey, hani, kamp alanı değil orası.
Yani ilkel bir şekilde, eee, hani, kendini doğaya salma. He he.